Ờ, ví dụ như lát nữa mà mình nấu ấy, thì chắc là mình sẽ phải đi tìm từng cái nguyên liệu một luôn. Ví dụ như bây giờ thì mình chỉ nghĩ sương sương trong đầu là chắc là sẽ có hành này, hoặc là thì là, tại vì cá thì sẽ nấu với thì là là chung rồi, đúng không? Thường thì cái đấy là mình sẽ biết trước rồi. Nhưng mà về cái thời gian hấp cá bao lâu này, hoặc là cho sốt xì dầu vào lúc nào ấy, thì cái đấy chắc là mình phải tra cứu thêm. Tại vì mình thực sự là mình chưa từng làm cái món này bao giờ, vì với lại mình muốn là nếu mà lần đầu làm ấy, thì tốt nhất là cứ theo công thức trên mạng đi. Bởi vì mình nghĩ là những cái công thức trên mạng họ chia sẻ cũng đã là chi tiết rồi ấy, cho nên mình có thể học theo cũng được. Ừ, không nên biến tấu quá nhiều ấy, không sợ lại fail lắm.
Ồ. Ừm, à. Vâng. Ừm, vâng. Ừm. À. À, à, vâng. Ừm. À. Ừm, vâng, à, vâng, ừm hưm. Nhưng ừm, đúng rồi. Ờ, mấy khi mình khi mình nấu một cái món mới, thì mình, ờ, đôi khi mình còn gặp ờ, kiểu như, thực sự thì cái điều mình thấy khó nhất ấy là việc cân bằng gia vị với lại cái thời gian để nấu ấy, thực sự ấy. <tsk> Giống như cái món mình vừa nói với bạn ấy, là cái món, a, mì Ý sốt cà chua ấy. Thì đầu tiên cái đúng rồi, cái sốt cà chua thì lần l lúc đầu mình làm thì, ờ, cái lúc thì bị t hơi chua quá, mà còn thịt bò thì, ờ, xào lâu quá thì lại hơi khô, đấy. <chuckles> Ơ, nh mình cũng, a, lúc đầu đúng rồi.
Ờ. Ờ, thì không biết là Ờ. À. Ừ. À, ừ, đúng rồi đấy. À, mì Ý ấy hả? À. À. À. À, ừ, đúng rồi đấy bạn. Tại vì ờ, cái quan trọng nhất là cái cái khâu, ơ, làm sao để, ừm, cái món ăn nó giữ được cái độ tươi và cái độ mềm khi mà vẫn còn ngon, và cái gia vị làm sao để nó vừa với miệng mình nhất có thể, đúng không? Tại vì công thức trên mạng ấy, thì có thể là dựa theo công thức của cái người mà đưa ra công thức đấy thôi, chứ chưa chắc đã hợp với cái miệng của mình, đúng không? Cho nên là mình sẽ phải gia giảm sao đó để cho nó phù hợp với cả gia đình mình, thì đấy cũng là một cái đoạn khó khăn đấy bạn. Cho chắc là phải là, ờ, theo tâm linh, hoặc là, kiểu, các cụ bảo dừng thì dừng ấy, mình thì hay nấu ăn kiểu vậy lắm bạn. Ờ, ừ, đấy, toàn, kiểu, nấu vậy thôi, chả có cái công thức cụ thể nào cả. Ừ.
Vâng, nên b Ừm. Vâng, ừm. Ừm. À, ừm, vâng. <laughs> Hừm, à. Hai cái đấy đấy, đúng rồi đấy, vâng. Ừm, <tsk> nhưng, a à ha. Ừm, vâng, đúng rồi, đấy, nhưng mà bạn, kiểu như là, bạn có từng gặp cái sự cố nào mà khi n nấu ăn hay chưa? Kiểu như thảm họa luôn ấy?
Ờ, ừm, ừm. Ừm, là sao? À, thảm họa luôn hả? Thì thực ra có nha. Ngày xưa mình có làm một cái món bánh mochi ấy, bạn không biết là bạn đã từng l ăn thử cái món đấy chưa ạ? Cái mochi nhân kem ấy. Ừ, thì bình thường nha ừ, ờ, bình thường mochi nó phải là dai, nó phải mềm, đúng không? Mình chả hiểu sao hôm đấy mình nhồi bột kiểu gì ấy, chắc là do mình nhồi quá lâu, thế là nó cứng lắm bạn. Ý là nó cứng mà nó không thể dẻo dẻo, nó không thể kéo ra được luôn ấy. Trời ơi, thế là lần đấy ăn nó không ra một cái vị gì luôn, nó cứng lắm bạn. Thật coi như là món đấy là hỏng toàn tập rồi đấy.
Vâng. <laughs> À. Ờ. Mình à, mình biết. Ờ, mình ăn rồi, kiểu, nó cũng khá là, à, d à, vâng, mình biết. Ừm. Đúng rồi, nhưng mà sao lại có vấn Ha? Trời. Hả? Hông đã vậy bạn nha. Bạn chỉ lấy bạn nhai bạn nhai được hông ạ?
À, nhai được chứa, nhưng mà nhai nó cứ dính ở răng ấy bạn ạ. Ờ, nói chung nó buồn cười lắm. Ừ, còn bạn thì sao? Có món nào cũng thảm họa như vậy chưa?
À, vâng, ui, vậy Ừ. Xong ăn giống như giống như mấy cái kẹo. <laughs>
À.
Có rồi bạn ơi, món, a, cá nướng bóng đêm.
Có rồi hả? Cá nướng bóng đêm luôn hả? Trời ơi, nghe là đã thấy đen rồi đấy. Cá gì đấy hả bạn?
Ừm, vâng. Thì, ờ, yeah, ờ, kiểu như là, cá cá lóc m ạ.
Ừ.